Hm, ja, also ich würde jetzt natürlich keine Tausenden von Euro ausgeben. Das ist vielleicht 'n bisschen too much, ne? Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn wir von 'nem Budget reden, so alles bis so, ja, zwischen 300- bis 500 € wäre schon okay. Das wäre kein Problem.
Ja, ja, klar. Ja, ja. Oh, ah, das ist ja 'n 'n Riesenbudget im Prinzip eigentlich, ne? Das ist da ist ja viel viel viel Luft nach oben und da da da das gibt ja ganz viel Freiheit. Ähm, du hast gesagt, dass sie sich unglaublich viele Gedanken macht und tolle Geschenke dir schenkt, sehr persönliche Geschenke. Die haben auch immer alle gesessen?
Das ist 'ne sehr gute Freundin ist, meine beste Freundin. <giggles> Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja, doch schon. Also, die ist da die ist da die ist da echt gut. Also, die ist die ist richtig äh, die ist wie so 'n kleiner Detektiv, ne? Wenn wir telefonieren oder wenn irgendwas ist, sobald die irgend 'ne Kleinigkeit rauskriegt, ich habe ihr zum Beispiel mal das war irgendwann mal, ähm, haben wir einfach telefoniert und dann hab ich ihr gesagt, so: „Ja, n ich kaufe ja im Monat hier immer Fleisch und dies und das“ und, äh, äh, wiege das dann auch ab und portioniere mir das und froste das ein, dass ich das, ne, für 'n für 'n Monat quasi so durchkalkuliert habe und so weiter und so fort. Und, äh, habe ihr dann gesagt: „Ja, ich muss mir mal irgendwie so 'n, äh, ähm, äh, auch neues neues Brett kaufen“, weil ich wollte und hatte ihr auch gesagt, dass ich, äh, auf der Suche war zum Beispiel nach so 'nem Schwingermesser für Kräuter und so was, ne? Mein Geburtstagsgeschenk war der absolute Wahnsinn. Ich habe hier so 'n riesen, ähm, Paket bekommen mit wirklich hochwertigstem, hochwertigsten Küchenmaterialien, mit so 'nem wunderschönen, ähm, Holzbrett, wo dann sogar 'ne Waage integriert ist, die du unten rausziehen kannst. Dann hast du alles in einem. Und dann noch mal ein Extrabrett mit so 'nem Schwingermesser dabei. Also, die ist der Wahnsinn.
Oh wow. Mhm. Mhm. Ich verstehe. Ja. Oh, ja, ja. Aha. Oh. Oh. Da kann man viel Geld ausgeben. Ja. Oh, wie cool. Mhm.

Ja, total. Also, die Idee gefällt mir richtig gut. Das ist richtig, richtig schön. Also, ich ich stelle das grade <chuckles> alles in meinem Kopf so 'n bisschen zusammen, ne, sage ich mal, diese diese diese Legoblümchen und dann, sage ich mal, mit so 'ner ähm, mit so 'nem selbstgebastelten Gutschein. Also, das mache ich gerne. Ich bin jetzt vielleicht, äh
Mhm. Das kombinierst du am besten. Schau mal.
Richtig, richtig. Ich würde das, wenn dann alles komplett kombinieren, ähm, weil äh, ich meine, gut, ich bin jetzt vielleicht nicht die größte Künstlerin, aber darum geht's nicht. Es geht auf kommt kommt darauf an, dass es selbst gemacht ist, ne? So der Wille zählt.
Ja. <laughs> Genau. Ja, das Persönliche ist doch auch da.
Genau, genau. Und, ähm, dass ich dann da vielleicht irgendwie, ne, so das, äh, reinschreibe und und und reinmache. Vielleicht mache ich sogar so 'n kleines sie liebt so, ähm, so so Spielchen, so so Sidequests, schnitzeljagdmäßige Sachen. Vielleicht könnte ich das, als so 'n kleines Spiel verpacken, dass sie erst mal drauf kommen muss, was überhaupt ihr Geschenk ist. Das wäre auch was. Ja.
Ah, cool. Kannst du ein Rätsel machen. Ja, eben. Ja. Ich meine, was du natürlich auch noch das ist jetzt noch 'ne Überlegung zu dem Thema, also, wenn wir jetzt bei dem Thema Sushi noch bleiben, also, dass du sagst: „Okay, habe die Blumen, ich hab diesen Quest“, also statt sozusagen diesen persönlichen Gutschein, eher quasi 'nen Rätsel, was ja unglaublich spannend und cool ist. Ähm, das kannst du ja vielleicht sogar thematisch irgendwie so 'n bisschen einpacken ins Japanische oder so was, wenn sie dann 'ne 'ne Affinität dazu hat. Und dann könntest du natürlich ergänzend vielleicht noch zumindest mal so 'n Einsteiger das ist ja tatsächlich ja nicht viel, was du brauchst, um Sushi zu machen, so 'n Einstiegsset eher zusammenstellen und so als kleines Goodie dazugeben. Das wär ja auch noch 'ne Option. Also, wenn du bei dem Thema Sushi bleiben möchtest.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, ja, ja, stimmt. Halt einfach, ne, dass man so Stäbchen hat, diese kleine Sojasoßen, äh, äh, Schüsselchen. Genau, ja.
Genau, und da diese Bambusmatte, die du brauchst, Schüsselchen so 'n kleinen das ist ja auch nicht superteuer und und aber erst muss sie natürlich erst mal ihren Quest lösen, dann hast du noch die Blume. Und also, ich muss sagen, ich finde, das klingt nach 'nem unglaublich persönlichen, obendrein wirklich durchdachten und und sehr, sehr schönem Geschenk, weil ihr ja auch zusammen noch Zeit verbringen könnt.
Richtig. Ja. Mhm. Ja, ach, das ist mega, das ist so mi mich macht das grad richtig glücklich. <chuckles> Ich finde das grad so schön, dass wir da gemeinsam auf so gute Gedanken und so gute Ideen gekommen sind, dass du es ist wirklich, das macht total Sinn. Und vor allem, das ist so persönlich, ich weiß, sie wird das lieben. Ich könnte ihr meine Freundin ist so toll, ich könnte ihr ein Gänseblümchen zum Geburtstag oder weiß was ich was schenken. Die würde sich so darüber freuen, einfach weil's von mir kommt und weil's persönlich ist. Also, die wird sich so darüber freuen, ähm, das mache ich. Das das hört sich so gut an, das mache ich auf jeden Fall. Ja.
<laughs> Wow. Cool.